อืม โอเคค่ะ ได้เลยค่ะ แล้วเคยมีวิธี เอ่อ เคย เคยแบบเหมือนกับลองวิธีใดมาแล้วบ้างอะคะ? อืม
อืม วิธีที่เข้าหาคนมาใหม่ ใช่ไหมคะ ก็นี่เลยค่ะ ก็จะมี ค่ะ ก็จะมีเหมือนแบบตอนแรก ก็จะยิ้มให้ก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยิ้มแล้วดู ดูปฏิกิริยาตอบกลับว่าเขายิ้ม <chuckles> ใช่ ๆ ถ้า เราก็จะยังไม่ได้คุยวันนั้นนะคะ เราจะดูท่าทีก่อน เอ่อ ถ้า ถ้าวันนี้เรายิ้มให้คนนี้ แล้วเขายิ้มกลับ วันหน้า วันที่ 2 ที่ 3 อะ เราก็จะกล้าทักเขาแล้ว เพราะเรารู้แล้วว่า เออ เขาเห็นเรา เราเห็นเขา มีแบบส่ง มีส่งสัญ ญาณ ถึงกันนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นใครที่เราพยายามยิ้มแล้วอะ แล้วเขาไม่ยิ้มตอบอะ เราก็จะแบบ อืม ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ทัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือ ใช่ ก็ ก็ไม่ได้ไปต่อ ณ ตอนนี้จนกว่าแบบ มันจะใช้เวลา เราก็ค่อย ๆ เริ่มแบบพูดคุยกัน อาจจะเริ่มจากการใช้เรื่องงานมาก่อนนะคะ อาจจะมีการคุยแลกเปลี่ยน อ่า ข้อความทางออนไลน์ หรืออะไรอย่างเงี้ย ไปก่อน เราก็ค่อย ๆ เริ่ม แต่ว่าบางครั้งอะ ถ้า เขาเรียกว่าอะไรคะ คือถ้าเคมีมันไม่เข้ากันจริง ๆ อะ มัน มันก็ยากนะคะ <laughs> คือ เลยก็ไม่รู้ว่า เอ๊ะ จะพยายามทำไม อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็จะมีประมาณนั้นด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราเคยทำ ก็จะยิ้ม แล้วก็ค่อย ๆ ดูสัญญาณว่าเขาตอบกลับยังไง ถ้าเขาตอบกลับมาดี วันต่อมาเราก็จะเริ่มเข้าไปทัก "เออ สวัสดีนะคะ เราชื่อนี้นะคะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณล่ะ?" อา ก็ประมาณนี้อะค่ะ
อืม ๆ ๆ ใช่เลยค่ะ อืม ดูท่าทีเขา โอเค <chuckles> อืม อืม อือ ๆ อืม อืม <chuckles> อือ อืม อืม ๆ ๆ ไม่ได้ ไม่ได้ไปต่อ อย่างงี้ เหรอคะ? ห เออ <chuckles> อืม อืม ใช่เลย <chuckles> เออ อือ ๆ อืม